Você sente pressão para estar sempre disponível on-line? Como lida?
Ó, é o seguinte, a pressão, no meu caso, é diária, porque o eu <sniffs> eu sou sócio de uma pequena companhia de 3 pessoas, e o a a nossa operação é apesar que a gente tem um um espaço físico que a gente aluga, né, uma pequena oficina. Ah, todos os 3 sócios trabalham muito mais em casa. E cada sócio é é s é é líder de um grupo, 2 grupos, no caso, né, são e as pessoas que fazem parte desse grupo, constantemente estão entrando em contato com o <sniffs> no meu caso, eu tenho 2 grupos, e eu recebo constantemente chamadas, ah, mensagens, eh, on-line, seja de PDFs, seja, eh, para não entrar no lado técnico, eu sou construtor. Sim.
Hum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. No ca no caso, a sua função, aí, né, pelo que eu percebo, você tem que estar disponível remotamente, on-line, quando eu te mando alguma mensagem, algum e-mail, né. E, assim, eh, que posição que você tem n nessa decisão, né, você tem que prestar alguma coisa a alguém, ou você tem que é variado. Ok, e você pode me dar um exemplo?
Exatamente. É bem variado. Sim. Então vou te lá eu só vou dizer, eh, só pra não não te entediar com o qual que é o a a nossa companhia, que que a gente faz. Eh, quando uma companhia lança um serviço, ou um produto, <sniffs> e ele eles querem um marketing online, não um marketing de televisão, de rádio, eles contratam uma uma companhia dedicada a marketing online, né, marketing afiliado, que somos nós
Uhum. Uhum. Ok.
e o nosso objetivo é promocionar o serviço para as pessoas que são promotores, eh, de afiliados de de marketing, ou seja, a gente convence pessoas a trabalharem para promover, eh, vender esse serviço online, eh, e ganhar a comissão. Então, assim que funciona, por cima, assim, pra não te entediar. Mas a minha principal função é a chefia e gestão de um grupo de especialistas que são dedicados à criação e execução dessas campanhas de marketing afiliado. Criação, o principal.
Uhum. Uhum. Ok, boa. E assim, eh, essa pressão, né, que você sente, por estar online, pra estar online, eh, da onde que vem? Eh, p você sente que se você não não responder naquela hora, ou se você deixar para outro dia, o que que pode acontecer?
Sim. Bom, <sniffs> os 2 grupos que, no caso, pra responder a tua pergunta, os 2 grupos que eu chefio, eh, 1 grupo tem, ah, 1 líder, que é o que tem experi eh, experiente, e ele d ele comanda 4 pessoas que são novas, que a gente contrata como temps, que eles falam aqui nos Estados Unidos. Então essas pessoas é, essas pessoas estão aprendendo, não é, então a gente paga uma comissão de acordo, né, com a experiência. Esse é o grupo que vai me dar mais trabalho. O 2º grupo, já são pessoas que já estão mais com a gente, assim, que já têm mais experiência, no qual eu não preciso estar muito em cima deles
Temporários, né. Ok.
E lógico, eles ganham mais por isso, eles ganham de acordo com a experiência, e os resultados que eles trouxeram para a companhia. Então o grupo de novatos, é o que eu sou mais responsável, que eu tenho que estar sempre ali
Uhum.
pronto para responder, assim, qualquer pergunta, ou ou dar uma supervisão, de qualquer material que eles me mandem.
Fiquei assim, com 2 dúvidas, né, esse grupo de novatos, você falou que são 4 pessoas, né, e eu acho que mais 1, que é o que com você, ok, e o outro grupo dos que está sempre aí são quantas?
São 5. São, eh, é bom, é bague entre 5 a gente não <sniffs> ah, a gente não gosta de ter mais de 5 pessoas, não é? E é rotativo, eh, os 2 grupos são rotativos, é é o es é a base desse negócio, né, a às vezes a pessoa que tá com a gente mais tempo, eles querem fazer a operação deles, né. Então eles saem, né, e para montar o grupo deles, é isso é normal, né, ah, eles não assinam contrato, então mas esse grupo de experientes, é normalmente é de 5. Eh mais de 5, já fica meio, sabe, já uma bagunça, hum.
Hum. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Ok, 5 tá, eh, você comentou, né, que na maioria das vezes, né quase sempre, eh, são trabalhos remotos. Então, imagino que cada um está na sua casa, né. Agora, com relação ao horário, eles têm um horário a cumprir ou realmente podem te mandar mensa ah, não. Então, eles podem te mandar mensagem a qualquer horário. É isso?
Hum. Sim, exatamente. Não, hum. Não OK, vamos lá. É boa, bo é, então essa aí é é uma boa sacada mesmo. É a gente ah ah, a gente a gente tem um uma oficina oficial, né a gente aluga um espaço, tem pequeno assim, porque realmente a gente não está lá diariamente, tem uma sala de conferência ali, a copa, tem a salinha, 2 salas as 3 salas para os 3 líderes. Mas aquilo ali realmente é pra fazer reunião, assim, de vez em quando, entre os grupos para dar um
Hum. Uhum.
uma um tipo um ambiente mais profissional e receber às vezes clientes, né, porque para ter reuniões com clientes. Mas a gente dá a liberdade, para os 2 grupos. Olha, você pode trabalhar na tua casa, desde que você cumpra o objetivo, né, que o que é. Então o meu caso eu aham.
Hum. Hum. Uhum. Ma mas no caso no caso, então esses funcionários têm que estar têm que estar próximos, ali da da da da lo do escritório físico ou ou não é necessário também?
Não, não é necessário, eh, porque o trabalho que eles fazem é feito, eh, de acordo com a qual que é o objetivo deles ou ou a responsabilidade deles no projeto. E você faz isso na sua residência, tendo o material certo ou no caso, a gente exige Ok, você quer trabalho, você pode tra você pode trabalhar aqui na oficina, aqui tem o computador com softwares
Uhum.
eh se você tiver esse material, esse computador com essa capacidade, esse software na sua casa, então você pode fazer esse trabalho na sua residência. Você só comparece aqui, quando a gente tem uma reunião, né, que é aquela reunião de de pauta, né?
Entendi.
E e a maioria deles preferem, tipo, eles compram o o o laptop, compram o software, tem é software de edição, é software de criação de vídeo, pra poder ter essa facilidade, a gente dá essa facilidade.
Hum. Uhum. Entendi. Mas e voltando àquela minha pergunta, né, quan eles trabalham, fazem o próprio horário deles, quando surge alguma dúvida, né, tem alguns que, não sei, podem decidir trabalhar de madrugada, ou muito cedo, ou muito tarde. Eles enviam mensagem para você nesse horário, ou eles esperam, ou já aconteceu de enviarem, e você não respondeu na hora?
Sim. E aí, que aconte sim. É. Se alguém mandar algo de madrugada, ele é mandado embora imediatamente, <chuckles> porque você tem que ter um sens senso comum, né. <laughs> Como é que você vai como é que você vai mandar uma
É. Nem todo mundo tem senso, né.
Então, já te já teve casos, assim, realmente, eu eu, tipo assim, ele ah, se bem que, ok, vamos lá, eu não é que eu man eu não mandei a pessoa ir embora. Eu eu também, eu me desconecto, depois de tal hora, assim, você vai mandar mensagem, vai ficar lá no no eu tive um problema com a pessoa, que ele estava ele era responsável pela criação de várias planilhas, e ele ele, o que você mencionou, né, ele deixou pra pra mais de noite, né, e isso tinha que ser entregue, eh, de manhã, para o cliente
Hum. Uhum. Ah, boa. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Hum, ok.
ele pensou assim: "Ok, então eu vou eu vou demorar 3 horas para fazer isso, então eu eu, não sei o que" é, exatamente. Aí chegou de madrugada, ele estava com uma dúvida, né, aí ele me mandou lá, acho que ele às 3h, eu eu vi a mensagem no dia seguinte.
Hum. Deixou pra cima da hora, no caso? Hum. Uhum.
Aí ele não não conseguiu, eh, o ele apresentou um trabalho horrível, que tinha um erro muito grave. Não vou entrar em detalhes para não te aborrecer, mas é. Aí na na reunião de pauta, que a gente faz de manhã, antes de a apresentar o trabalho final, o projeto final de marketing
Nossa. Uhum. Uhum.
eh, na hora que ele foi apresentar a parte dele e e era uma pessoa com experiência, não era um cara novato, né.
Nossa.
É, estava assim, era uma coisa assim, de de de de novato mesmo, erros
Mas é, realmente, ali, ele f ele cometeu um erro, né. Ele deixou, né, para preparar esse trabalho muito em cima da hora, já
É. Não, mas isso, ah, mas ele só ele só a desculpa dele é que não respondia ele de madrugada. Ah, se você tivesse
Mas não é uma obrigação sua responder ele de madrugada, né. De madrugada, a gente tem aí, né, o senso de que tá todo mundo dormindo, né. Tem tem os horários para o trabalho. Embora ele seja livre, né, pra pra poder decidir que horas que ele vai trabalhar ou não, eh, não quer dizer que a outra pessoa também vá cumprir esse horário dele, né, tá ali. É
Ex exata e Exatamente, o Sim. Perfeito. Você é você você mandou então eles e o é, parece que sou eu falando, o que você está <chuckles> falando aí, parece que sou eu falando aquele dia. Então eu eu expliquei: "Olha, você é um você já tem experiência nisso. Você tem um você é um cara de mais de 30 anos de idade, você tem experiência de vida profissional. O que que você fez durante o dia para você não e você sabia", eu falei, "você sabia da importância dessa entrega hoje", então, ele foi
Uhum. Sim. É. Uhum. Sim. Ele ainda foi irresponsável com o trabalho, né. Além de ser inconveniente, mandando mensagem de madrugada, ainda foi irresponsável. Agora assim, uma dúvida: Que estratégias, né, você passou a usar depois que aconteceu um caso assim, né, ele
Exatamente. Exatam Ah, eu deixei claro. É, e e e foi realmente, eh eh, a gente teve um pro a gente perdeu o cliente por causa dessa situação. A gente não pôde entregar o projeto a tempo, e a gente perdeu o cliente. A pessoa foi mandada embora, "Olha n você não vai poder continuar". E eu o eu, é é um fra foi um fracasso. Então o que que eu usei de aprendizado desse fracasso, eu estabeleci metas m mais, eh eh, detalhado. Metas e obrigações. Olha, eh
Hum. Uhum. Nossa. Uhum. Uhum. Hum. Hum. Mais restritas, né, não deixou tão livre.
Mas e exatamente. Eu usei esse exemplo, desse rapaz, era um rapaz, né. "Aconteceu tal coisa, ele achou que ele podia fazer, deixou para o final. Aí ele ia madrugada adentro, ele achou que eu ia estar lá, acordado lá, esperando ele ele chamar para tirar dúvida. Não, você não pode fazer isso". Então se bem que existem, com relação à pergunta de pressão, né, para estar disponível on-line, que foi a que você fez, dependendo da importância do do projeto, e da e é que d
Hum. Uhum. É. Uhum. Aí você você fica mais conectado.
Sim, já houve casos de porque tem existem, eh, clientes que são essenciais, que o o o
E assim, eh, nó nós falamos aqui, né, dos funcionários. E quando essa pressão, realmente, vem dos clientes, né, quando eles estão, ali, eh, mais pegando no seu pé, eles querem, né, o o o trabalho apresentado, ou o ou a propaganda, enfim, a o o marketing, né, o a a a estratégia de marketing apresentada, ali, para eles, e que que que acontece quando você está esperando, né, um um funcionário terminar e às vezes não tá bem, e você tem que fazer uma correção, precisa de mais tempo. Como que você faz com com esse cliente que está, ali, te mandando mensagem sem parar e querendo uma resposta?
Você tem que aguentar. Sim. Sim. Sim. Bom, a gente evita chegar a esse ponto. E, dependendo da importância do cliente, eh, a gente vai até o final. Tipo, é é dedicação total, é, sacrifício. Você tem que sacrificar tudo, porque, existem certos clientes que re o retorno financeiro que eles dão, é, de uma porcentagem, tão grande para a nossa companhia, que não tem não tem limites. É, tipo, lógico, você tem que saber separar quando a o a companhia, o o o representante dessa companhia, tá pedindo algo que seja, eh, humanamente, possível fazer, né.
Uhum. Uhum. Isso, é um ponto interessante. É verdade. Tem lógica.
Então, é, e e Sim, porque, você co quando você oferece um serviço, você você sempre fala: "Olha, a gente pode fazer tudo o que você tá pedindo", né.
Uhum.
E, às vezes, a gente ab abocan abocanha mais, usando a analogia, abocanha mais, que pode mastigar. Mas, aí, é é é é é, não é erro, é é um risco que a gente toma, não é?
Hum. É, pode pode, assim, acontecer, realmente, dos 2 la p o cliente entender ou, não. Agora, assim, eh, com a sua posição, né. Você, já, tem alguma experiência com isso, gestionando equipes, né. Eh, sabendo como lidar, também, com clientes. Se alguém tá, assim, no início, né, o que que conselho você dá pra essa pessoa? O que, que ela tem que fazer?
Então, já, o Sim. Sim. Sim. Aham.
No sentido de, imagina que uma pessoa vai assumir uma posição parecida com a sua, né, o que que ela tem que que fazer para para limitar mais, ou para, ah, aceitar mais, né, e tá mais disponível, ah, para as mensagens, para os e-mails, ou não. E e qual o caminho?
Sim, eu eu Claro, claro. Bom, é por isso que a gente separa os grupos. Então, eh, no grupo dos novatos, eu tenho u uma pessoa experiente, né, que ela que vai lidar com isso, né. No me então ela que vai vai ser o então eu sempre falo: "Olha, esse aqui é o líder do grupo de vocês. Ele tem vocês estão começando nessa profissão, ele ele está aqui para isso, para qualquer dúvida que você tirar. Então, eh, fale com eles, e tudo mais. Qualquer coisa, assim, que seja mais, eh, complexa, aí vocês entram em contato comigo". Porque ma mais do que nada, eu supervisiono o processo criativo do grupo. No no caso é o é o resultado final.
Uhum. Uhum. Ah, ok. Então você vai já para para para para o campo final, então não não é o processo
Então Exatamente. Então eu dependo aham, eu dependo, os 2 grupo exatamente, os outros grupos têm um líder, né. Cada cada grupo, os 2 grupos, né. Então é é, eles ganham mais que os outros membros do grupo, né, então eles têm mais responsabilidades. E quando a coisa já chega, assim, já numa parte mais, ah, complexa, aí eu entro, aí sim, tipo, quando os líderes vêm para mim, aí eu tenho que eu tenho que, ah, interceder e me dedicar mais, porque o meu um dos nossos trabalhos dos sócios, é conseguir cliente, então a gente faz as 2 coisas. Mas com relação a a, se você quer tá querendo saber, eh, conselhos de de vida, né, vida profissional, eu falo, no começo
passo por passo, né. Não é passo por passo, entendi. Hum. Uhum. Uhum. Não, o o conselho é assim, exatamente de, realmente, não não ficar on-line, assim, né, direto, para o trabalho, ou ou a ou estar, é isso
Ah. É, separe as coisas, se dedica ao máximo no começo de depois que você aprender, você não vai precisar tanto, mas agora é o momento de você, eh, se esforçar e sacrificar. Esse é o conselho que eu dou, para quem está começando.
Ok. Uhum. Ah. Obrigada. Olha, adorei ouvir, aí, a o seu ponto de vista sobre esse assunto.
De nada. Eu espero que não tenha que eu não tenha te entendiado, ok. Obrigado por me escutar. Ok, tenha uma boa tarde.
Ah, muito obrigada.